Alors, <blows air> j'ai tellement d'anecdotes, heu hem, <chuckles> c'est une fois, je je voyageais en
Mmh mh.
en au Congo, pardon, au Congo et heu, là-bas, il y a une spécialité qu'ils disent: «C'est un plat rempli de protéines! C'est délicieux!». <laughs> Oui et tu tu devines tout, heu, parfaitement. Oui, c'était ça! D'espèce de de c'est ça, exactement, exactement, exactement, c'est ça, grillés et heu, genre, là-bas, c'est, heu, ils adorent ça et on m'a dit: «Ah! Mais mange!», heu, mais heu, non, en fait, je suis pas assez non, non, mais c'était sur la table, donc heu, ils me regardaient avec leurs yeux globuleux et je me suis dit: «Bah, non, je je peux pas manger!», heu, ch
Ouais. Ah! D des vers? Ouais. Le gros vers blanc-là, le vers, heu? Ouais. OK. Ouais. Tu as pas testé? Ouais. En gros, c'est une délicatesse, hein. Ça se trouve, c'est un met, heu, c'est un ouais, ouais.
100 %! Ah oui! Complètement, complètement mais c'est pour ça, moi, en général, j'essaie de de manger comme les locaux, j'essaie de de manger, de découvrir mais j'ai j'ai j'ai des limites. Je pense que les insectes, heu, les, bah, en Thaïlande, c'était pareil avec les les scorpions.
Ouais! Les mygales? Ouais, scorpions.
C'était juste pas possible, heu, pourtant, j'essaie, hein, j'essaie mais, heu, les insectes, je pense que c'est là où je je mets la limite. Je pense que non, je peux pas et toi?
M mais tu sais que c'est le futur, hein, à de la nourriture, hein, apparemment, les insectes, c'est l c'est le futur de la nourriture par rapport à l'écolo pa par rapport à l'écologie et cetera, heu, c'est
Pardon? <chuckles> Qu <chuckles> qui a dit ça?
voilà. C'est par rapport aux ressources, heu, la consommation des ressources et cetera. Il y en a beaucoup qui voient l'insecte comme la comme le futur au niveau de la nourriture. Moi, j'ai testé, tu vois, par curiosité. Je pense que si c'est bien grillé, si c'est un truc qui gicle pas dans la bouche et cetera
Eh. Ah oui, oui. Ah! Non.
tu vois? Ça ça passe, mais heu, tu vois, c'était des petits trucs, je me rappelle plus exactement si c'était des vers, heu, grillés mais tu sais s ils sont ils sont ils sont vraiment secs, quoi.
Mmh mh. Oui. Mmh et tu as mangé ça?
Et ça a un ouais, j'ai pour tester mais ça se vendait en grande surface, tu peux en trouver en grande surface en France, hein.

Ah d'accord!
Ça arrivait ça arrivait, on en avait, mais heu, c'est vrai que c'est un truc qui s'est complètement perdu, heu, les boucheries chevalines, ça a disparu, heu, tu en vois quasiment plus, hein, dans le dans tu en vois quasiment plus de ça, tu vois? Avant il y avait des brouche boucheries spécialisées là-dedans, quoi.
OK. Il y avait des boucheries spéciales, heu, che ch c'est ah, je connaissais pas! Ah, bah, tiens, c'est c'est drôle, heu, OK et ils vendaient que du cheval?
Chevaline, boucherie chevaline, ouais. C'est incroyable! Bah, c'est que pour moi, ouais, c'est que des spécialités de che à base de de cheval, quoi.
Mon Dieu! Mon Dieu! <laughs> Je je oui, je peux pas, heu, je peux pas imaginer aujourd'hui, heu, une boucherie qui vendrait que du cheval. Après, je sais que ça se fait, mais ça a quel goût? Tu as vu que tu en mangeais.
C'est <chuckles> c'est une autre époque hein, c'est mais ouais, c'est Ah bah, ça a quel goût? Heu, <blows air> c'est difficile à te dire, hein, par contre i ça ça ressemble à une viande, heu, normale, hein. Ça pourrait ressembler, heu, de mémoire c'est c'était, heu, ni rouge, heu, ni blanc, c'était entre les 2, heu et heu, pff, ça ç c'est alors, je crois qu'il y a une expression qui dit, heu: «La semelle de chev» attends, c'est quoi de la de la semelle de cheval? De la semelle de godasse ou de la en fait, le cheval si tu le fais trop cuire, il devient trop dur et c'est imbouffable, ça devient du caoutchouc.
Ça ressemble à rien, aucune viande? D'accord. Heu, oui. Trop dur? Ah! Bon, co comme toutes les viandes, en fait, hein, q quand c'est trop dur.
Tu vois? Bah, ça dépend des viandes, il y a des viandes qui supportent très mal la surcuisson, tu vois
Ouais, oui, c'est vrai.
et qui qui sont pas très tendres et bah, de mémoire, le cheval c'était pas, heu, c'était ce ce type de viande, tu vois?

Heu, je dirais pas que j'ai aimé, mais, heu, il y a il y a il y a c'est pareil c'est pareil que pour la cuisine. Il y a des trucs que tu vas aimer, il y a des trucs que tu vas pas aimer. Il y avait des trucs qui étaient meilleurs que d'autres dans, heu, dans leur, heu, échantillons de d'insectes quoi, t si tu veux. <chuckles>
Ah oui, là clairement. Ouais. <laughs> Éch échantillon d'insecte. Heu, donc, tu es en train de dire qu'il faut, heu, passer au-dessus de sa peur de manger des choses, heu, qui croustillent. <chuckles> Franchement, je pense qu
C'est vrai, hein. Mmh. Ouais faut tester, pour pas mourir bête, franchement faut tester, faut tester quoi. Après c'est sûr que commencer par un truc gigantesque qui te gicle dans la bouche et qui te laisse un liquide et une texture bizarre, je pense que le plus simple, c'est un truc bien grillé, tu sais bien sec qui voilà, tu vois?
Ah mon Dieu! Oh mon Dieu. <chuckles> Heu, oui, c'est vrai. Mmh. Oui, oui c'est vrai. Mais, peut-être, heu, c'est non, je sais pas, moi je sais pas. J'essaierais, peut-être un jour, heu
Un petit truc, tu vois, une petite fourmi grillée, un truc comme ça, tu vois? C'est moins c'est moins grave que de manger une a une araignée, par exemple, tu vois ou un truc gigantesque, une mygale.
<laughs> Mais ça se mange pas les araignées! Quoi? <chuckles>
Tu vois ce que je veux dire? Si, si, si les araignées, ça se mange aussi. Ah tous les insectes quasiment se mangent, à part j'imagine les trucs, heu, trop toxiques mais à bon tu sais à la dans l'araignée il y a du venin, dans le scorpion, il y a du venin aussi.
Mais C'est ce que j'a c'est pour ça que je pensais oui effectivement, le scorpion il y a du venin.
Et le serpent il y en a, ils mangent du serpent aussi, hein.
Mais au bout d'un moment, il faut mettre une limite quelque part, c'est c'est
Bah en fait, je pense que là, le le challenge viendra, heu, à cause du manque de ressources parce que le bétail et cetera, ça consomme. Ça pollue et ça consomme énormément de ressources quoi, tu vois?

Oui, alors j'ai une autre heu, <chuckles> je sais même pas si je devrais dire, mais j'ai une autre anecdote du coup. Heu, mes parents, ils aiment, heu, manger, heu, des choses exotiques de de tous les pays et heu, une fois <laughs> je sais pas trop si, c'est c'est c'était, heu, je sais pas d'où ça sortait, mais bon, heu, on me demande d'aller chercher, heu, dans le congélateur. On avait un congélateur au sous-sol, du coup, on me demande d'aller chercher quelque chose, la nourriture dans le congélateur. Et là, dans le congélateur, il y avait un petit singe congelé. <laughs> Moi non plus. Je savais pas que ça se mangeait. Et du coup, forcément, j'ai crié. Je me suis dit: «Mais c'est quoi?» En plus, c'était, il était entier, il était même pas, heu, il c'était, heu, un petit singe entier. Je ne sais pas je ne sais pas où avez-vous été heu
Vas-y, dis. Mmh, dis. Ouais. <chuckles> Ouais. Ouais. <chuckles> Non, sérieux? J'ai moi, j'ai vu ça dans Indiana Jones, mais je savais pas que ça ça se mangeait vraiment. Wouah! Le délire. Ah, c'est flippant. C'est clair. Mais où est-ce qu'ils ont été chercher ce truc? Ils ont été dans des boutiques hyper spécialisées? C'est de la vente sous le manteau, non? C'est un truc, heu
Bah, je c'est ce que je me suis dit, parce que tu vas pas au supermarché et acheter un petit singe. C'est <laughs> Donc, du coup et au final, je sais pas s'ils l'ont un jour cuisiné. Je sais qu'il a disparu du congélateur, mais j'espère qu'ils nous l'ont pas fait manger, heu, <chuckles> en disant que voilà, en disant
Ouais, je voudrais acheter un éléphant, un tigre, heu Wouah, le truc. Ah ouais. En douce. Bah, écoute, heu, je sais pas. S'il a été décongelé, à mon avis, il est quelque part. Je pense pas qu'il a fini à la poubelle, hein.
Heu, bah, j'espère qu'il a fini à la poubelle, le pauvre. Je j'espère qu'il a fini enterré. Je sais pas, mais enterré dans le jardin. Mais, je me suis dit, heu et là et là, du coup, j'ai regardé mes parents un peu bizarrement. Je me dit: «Mais qu'est ce qu'est-ce que vous mangez d'autre, en fait?» parce que si vous mangez des petits singes comme ça, heu, avec ses petites dents et sa petite queue, genre
Enterré dans le jardin? Peut-être. Ouais. Ah ouais, là c'est chaud, là. Ben, ouais. Waouh! Ah ça, c'est la mauvaise surprise. Et tu sais qu'à à l'époque, il y avait un truc en France, je crois que ça a été interdit. Ça s'appelait l'ortolan,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
Ah oui? Et c'était quoi? <gasps> Mmh, non. C'est quoi?
Alors, c'est un oiseau, qui est cuit, heu, à la vapeur et que tu manges, heu, sous une serviette. C'était, heu, Jacques Chirac qui me qui adorait l'ortolan. En fait, tu mets ta tête, heu, sous une serviette et et tu gobes, heu, tu gobes, heu, limite le l'oiseau d'un seul coup, quoi.
D'accord. Mmh. Ah, ça me dit quelque chose.